ใช่ค่ะ
อา
อย่าง เอ่อ หนังล่าสุดที่เพิ่งดูใน Netflix เมื่อ เมื่อวานค่ะ เปิด เอ่อ ที่ เป็นเกี่ยวกับ เอ่อ สุนัข ข อันนี้ของเกาหลีค่ะ ที่ เอ่อ เหมือนสุนัขฝึกของ เอ่อ ทหาร
ค่ะ อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ไปหลุดอยู่บนสะพานน่ะค่ะ แล้วก็ไล่กัด คน
อ้อ อ๋อ ไล่กัด คน
ใช่ แบบว่า เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อะค่ะ เขาโดน เขาโดน เขาโดนเป็นสัตว์ทดลองมา แล้ว แล้ว แล้วเขาจะโดนเอาไปทำลายอะค่ะ แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุบนสะพานที่เป็นสะพานแขวน แล้ว แล้วบัง บังเอิญพระเอกอยู่บนสะพาน แล้วเขา เขาก็เลยแบบ เอ่อ แล้วพระเอกก็ทำงานเกี่ยวกับ government เขา เขาก็เลยเหมือนติดต่อกับ กับ พวก ประธานาธิบดีได้ แล้วก็ให้เรียกกำลังมาช่วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบต้องเอาตัวรอดจาก ไอ้ หมาพวกนั้น <chuckles>
อา อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อือ ๆ อืม
ก็สนุกดีค่ะ คือ production ยิ่งใหญ่ดี เพราะว่าเหมือน <tsk> เขาทำ CG เก่งมากเลยค่ะ แล้วก็ แล้วก็ลงทุน ใช่ค่ะ
อืม ๆ <chuckles> เนียนใช่ไหม? <chuckles>
ทุกเรื่อง เลย แบบ ใช่ เขาลงทุนเยอะ บาง แต่ แต่หนังไทยก็ หนังไทย production ไม่ใหญ่มาก แต่ว่า บ บางทีเนื้อเรื่องมันดีก็ ก็มีดู นะคะ
น่าจะ ลงทุน เยอะอะ เนาะ ถ้าต้อง เนียน ขนาดนั้น <chuckles> อืม มี ๆ ใช่ มีค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ อย่าง ค่ะ
เอาจริง ๆ มีก็ จริง ๆ หลายเรื่องอะนะ แต่ว่าอาจจะเป็นแบบ ตั้งแต่ โอ๊ย หลายปีมากแล้ว อะไรอย่าง เงี้ย เออ
ค่ะ ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าหนังใหม่ ๆ ก็ยัง เหมือนหนังเก่ามันคลาสสิกกว่า นะ คิดว่าแบบนั้นนะคะ ใช่
อืม คือ <tsk> ก็แอบคิดแบบนั้นนะ แต่คือถ้า พูดกับคนสมัยนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่า อื้อฮือ ก็คนละช่วงวัยหรือเปล่า อะไรอย่าง เงี้ย <laughs> เออ ก็ อาจจะเป็นไป ได้ ก็อาจจะเป็น อย่างนั้น ก็ได้ ก็ยอมรับ <laughs> สมัยก่อนอาจจะอินกว่า อะไรอย่าง งี้ <laughs>
ค่ะ อืม อ อา <chuckles> gap เจเนอเรชัน <laughs> <chuckles> ชอบ หนัง ไทยที่ชอบดูมี แม่นาคค่ะ ดูซ้ำบ่อยมาก รุ่นที่เป็นเวอร์ชัน ทราย เจริญปุระ
อ๋อ คือ อันนั้นคืออันแรก ๆ อันที่แบบว่า ดังมากนะตอนนั้นนะ เหมือนฉีก แนว ฉีก แนว อันแรก ๆ เลยของ ของ อะไรอะ การทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ใช่ อืม <chuckles>
มันน่า กลัว มากเลยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ทำดีมาก ใช่ ใช่ค่ะ สนุกมาก ๆ วันนี้สนุกมาก เลยค่ะ ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องดูหนัง
เออ ใช่ ๆ ไม่ว่าสภาพ การณ์ อะไรชีวิตจะเป็นยังไง เราก็ไปนั่งดูหนังดู ซีรีส์ ให้มันผ่อนคลายกันดีกว่าเนาะ <chuckles> ดูซ้ำ ๆ เรื่องที่ดูแล้วก็ยังสนุกอยู่
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ไว้มีโอกาสมา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
<chuckles> ได้ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
ค่ะ

นั่นแหละ อบอุ่นนั่นแหละเนาะ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่า แอก แอกชันก็ดู คือดู ดูหนังเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็ ส่วนใหญ่จริง ๆ ชอบ ชอบหนังเกาหลี เพราะว่าเขาทำดีอะค่ะ ทั้งบท ทั้งเนื้อเรื่อง แต่ว่าจริง ๆ มันก็ไม่ได้ดีทั้งหมด แต่ว่าส่วนใหญ่เลย ที่ ที่ดูแล้ว ก็ประทับใจ แล้วก็มันจะมี ช่วงหนึ่ง ที่ว่างอะค่ะ ก็แบบดูหนังวันหนึ่งแบบ 4-5 เรื่องเลยค่ะ ติดกัน จริงค่ะ <laughs> แล้วก็นั่งคอมเมนต์หนัง อะไรอย่างเงี้ย มี มีช่วงเวลาแบบนั้น ใช่ค่ะ
อืม ก็ดีค่ะ อืม อืม ๆ ค่ะ อืม อะฮะ โอ้โฮ! อือ ฮึ อา ค่ะ อืม โอ้โฮ สี ก็ไม่ เหมือนกัน
เวลาดู ใช่ ใช่ เวลา ถ้าแบบ ดูซ้ำ ร เรื่อ เรื่องไหนที่ดูซ้ำ อย่างเงี้ย เออ มันทำให้เราแบบ เออ เห็น detail เยอะขึ้น ว่าแบบ อ้าว มันมีอันนี้ด้วยเหรอ ทำไมแบบตอนแรกที่ดูไม่เห็นนะ อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ได้ อา ได้สังเกตอะไรใหม่ ๆ ที่มันเพิ่มเข้ามาใช่ไหม? รู้สึก อ้าว! มันมีอันนี้ อ้อ โอเค เข้าใจ อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ บางทีมัน เป็น detail เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่าเราไม่ได้สังเกต อา แต่ พอ พอเรามาดูซ้ำ มัน มันมีเหมือนเรารู้ทั้งหมดแหละ เราก็มี เว เวลาแบบ เออ สังเกต detail เพิ่มขึ้น ใช่ ใช่ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ อืม อา ไปสังเกตเจาะอย่างอื่นบ้าง อืม อืม ก็ใช่นะ บางทีเรา ไป ไปดูอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ได้เห็นแบบ detail เพิ่ม
ค่ะ ใช่ ค่ะ
เข้ามา แล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ย น หนังที่เขาทำมาเนี่ย เขาก็ใส่ ใจ ในรายละเอียดนะ อ๋อ ไอ้ตรงนี้มันจะสื่อให้เห็นถึงอะไร อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะรู้สึก มันสนุกมากขึ้นนะ
ใช่ ใช่ค่ะ เออ ใช่ ใช่ค่ะ บางทีแบบว่ามันลิงก์กันกับเรื่อง โดยที่เรา ไม่ ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย แบบ มัน มัน มันมีความเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขาแบบแฝงเข้ามา แล้วก็ ใช่ อะไรประมาณนี้
อา ใช่ ใช่ อันนี้ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ใช่ เพราะว่าส่วนตัวก็ชอบ อ่า เวลาที่ดูพวกเนี่ย พวก
ค่ะ ค่ะ
หนัง หรือซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ ที่ ที่เขา <tsk> เขาเรียกว่าไรอะ เขา เขาจัด Production ดี ๆ อะไรอย่างเงี้ย บางทีแบบ เลย
ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ๆ ชอบเหมือนกันค่ะ
มันทุกอย่างเลยเนาะ อ่า อ
ใช่ มันเหมือนแบบว่า เรา เราคุ้มค่ากับการ ดู ชอบ Production ใหญ่ ๆ <chuckles>
อืม ใช่ ใช่ คือใหญ่นี่ ม ไม่ได้หมายความว่าอลังการอย่างเดียวนะ แต่มันคือเหมือนกับรายละเอียดที่อยู่ในนั้นน่ะ อา อย่างเพิ่งว่า ตัวละครเนี้ยเป็นคนบุคลิกนี้ แบบนี้นะ ห้องที่เขาอยู่มันก็ต้องเป็น สไตล์ อันนั้นค่อนข้างชัด อะไรแบบเนี้ย อ่า แสงจากภาพ คำพูด อะไรอย่างเงี้ย การแต่งตัวนะ บาง วันจะใส่ พอเห็นแล้ว โอ้ เขาใส่ใจขนาดนี้ แล้วมันก็ดูแบบ มันจะดู สนุก นะ มันจะดูแบบมีความสุขนะ อืม
ค่ะ Retail ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ เออ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อ ใช่ค่ะ ใช่